У меня последние дни вообще в голове как будто бы, э, только 1 тема. Ну, вот я уже даже немножко устала об этом думать, но я понимаю, что мне нужно об этом думать, чтобы найти какое-то решение. Поэтому в какой-то степени хочу тебе выговориться вообще всё то, что у меня тут образовалось, э, в мыслях, да. Ну и конечно же спросить у тебя какие-нибудь советы. Потому что, э, тут наступает вот Рождество, скажем так, новогодние такие праздники. Э, сразу такая ассоциация идёт с подарками, с хорошим временем провож И вот хочется порадовать близкого мне человека, но я понятия не имею, как подобрать такой подарок, который её действительно порадует. Э, вот плюс ещё, да, скажем так, она недавно стала мамой, и, конечно же, мне хотелось бы как-то порадовать и её малыша. Вот, ну, у меня такого опыта ещё нет, поэтому я, а, не знаю, что можно такого подарить, чтобы это хорошо вписывалось в такую вот новогоднюю атмосферу. Но и при этом же людям это было нужно, приятно, и вообще как бы, а, могло их как-то порадовать. Поэтому если вдруг ты мне сможешь дать какие-то такие советы, которые я смогу реализовать, то буду тебе очень благодарна.
Так. Ну да. Конечно. Мгм. Слушай, ну на самом деле такое приятное время, когда ждёшь праздников и выбираешь подарки. Ну, конечно же, оно сопряжено с некой тревогой. Это естественно, вот, но я от души надеюсь, что всё-таки у тебя в этот период будет больше радости, чем тревоги. Э, скажи, пожалуйста, вот эта подруга, насколько вы с ней вообще хорошо и давно знакомы?
Да. Ой, ты знаешь, вот говорят, есть любовь с первого взгляда. Вот, наверно, есть и дружба с первого взгляда, потому что на самом деле у нас было такое очень интересное знакомство. Э, мы вместе играли в командный вид спорта, м, и честно говоря как-то я была новичком в их команде. Э, девчонки были все меня постарше и они знаешь как-то первое время не сразу со мной начали общаться. То есть команда слаженная, тут приходит новый человек, как бы никто там особо сразу не начнёт с тобой общаться. А вот она, э, как-то осталась, помню, в раздевалке и говорит мне: "Как тебя зовут?" Вообще, единственная, то есть это была 1 или 2 тренировка. М, я так сразу заулыбалась, думаю: "Ну хоть кто-то, кто-то со мной начал разговаривать". Э, вот. Мы на самом деле начали как-то так, я говорю: "Ну, меня вот так зовут, а тебя как зовут?" В общем слово за слово мы начали общаться. Потом, в какой-то момент, она меня позвала выпить чашку кофе, и, в общем, вот так наша дружба завязалась. Но мы с того момента, чтоб ты понимала, мы каждый день переписываемся. Мы стабильно раз в неделю, несмотря там вот на то, что у неё родился ребенок, там у меня свои какие-то, эм, обязанности, там работы и так далее. Мы всё равно находим время, чтобы встретиться. И потом ещё познакомили наших мужей, и, в общем, а, у них своя компания, у нас своя компания. В общем это такая красивая интересная дружба, на самом деле. И она мне стала, на самом деле, очень близкой подругой, которая вообще как бы как будто бы моё отражение в зеркале. Э, вот, так что я очень так переживаю, чтоб вот купить ей правильный подарок.
Так. Ага. Да, здорово. О! Круто. Ага, ну, здорово, на самом деле. Видишь, э, здесь, э, благодаря вот этим тёплым чувствам на самом деле любой подарок, он будет их передавать. Она наверняка <grunts> тоже ощущает, как ты к ней относишься. И й я не думаю, что она, а, как-то холодно отреагирует на подарок или негативно, или там, ну, что-то вот такое будет. С другой стороны, тебе, конечно, хочется больше угадать. Вот ты уже говорила про, а, то, что она стала мамой. Э, скажи, пожалуйста, ты больше думаешь о том, что бы полезное подарить для ребёнка, а, и косвенно её порадовать? Или, м, именно вот что ей, как молодой маме, сейчас вот для заботы о ней самой подошло бы?
Да. Мгм. Ты знаешь, я бы вот хотела, наверно, эти подарки разделить, то есть что-то купить конкретное для малыша. А, вот. Тем более, что она по образованию очень связана, скажем, с такой преподавательской деятельностью для детей. Вот, поэтому она очень так ко всему этому относится, всякая дидактика. То есть у неё это очень важно для неё должно быть. Вот, ну и конечно же, хотелось порадовать её отдельно. То есть тут я больше не ставлю цель её как маму или там её как подругу. А, но вот конкретно для малыша мне хотелось бы что-то именно для него предназначенное купить.
Так. Ну смотри, если говорить именно о малыше, м, сколько ему месяцев, кстати?
Ему 3 месяца.
Ага. Э, есть как бы безопасные подарки, которые точно пойдут в ход. И есть более такие изворотливые, ну, скажем так, э, индивидуально ориентированные. Безопасные подарки- это, например, э, такая одежда, которая называется боди. Вот. Потому что большинство, э, мам её используют. Э, то есть, э, это может быть полностью такой костюмчик, он как комбинезон из хлопка. Вот, обычно он надевается нижним слоем под любую другую одежду, и он всегда пригождается. И их не бывает мало, потому что дети, несмотря на то, что они носят памперсы, они могут там и описаться, и как-то всё это у них проливается. В общем, одежда меняется часто, и как бы лишний бодик, он никогда не лишний на самом деле. Тут главное- просто смотреть, чтобы он был из, э, хлопка. Э, то есть не должна быть какая-то синтетическая ткань. Эм, желательно, чтоб шовчики были наружу, пока ребёнок настолько маленький. Э, вот. Ну и чтобы он удобно надевался, то есть не узкое какое-то горлышко. Может быть, если вот у него такие пуговички по всей длине, то есть наискосок, он как бы будет, м, э, туда ф легко ребёнка вставлять. То есть не через голову нужно надевать, это очень удобно. Вот. Это такой безопасный подарок, он почти всегда, э, подходит. Тут главное- просто знать любимый цвет мамы, чтобы ей, э, было приятно, чтобы вот глаза ей это не мозолило, м, вот. И как бы это подойдёт.
Так.
<smacks lips> Или тебе больше хочется какой-то такой кастомизированный подарок подарить, который именно вот учитывает педагогические вот эти вот интересы мамы?
Да нет, я на самом деле не думала, вот именно, знаешь там, чтобы, э, какие-то интересы. Мне хотелось просто что-то вот, что будет приятное. Вот этот момент, про который ты сказала, э, с боди: я помню, я дарила такой плед. И, э, м, ей очень понравился, потому что ей понравился цвет. И вот я сейчас вспоминаю, что он был такой желтый. Поэтому, в принципе, если я уже получила такой хороший отзыв на цвет какой-то, э, вещи, которую я уже дарила, если подобрать какой-то такой боди, то, в принципе, это будет очень хороший подарок. И тем более, что он очень нужный.
Это правда, да, конечно. А, э, либо это могут быть какие-то, а, гендерно-ориентированные цвета. Вот, но ты уже выбрала жёлтый, почему бы и нет? Или, знаешь, ещё такой момент можно учесть: иногда вот после родов бывает очень перегружена нервная система у матери, и, например, а, если, допустим, там не будет каких-то очень пёстрых вот таких картиночек, как это было на советских комбинезончиках в своё время, то, может быть, это будет плюсом. Ну, то есть много мам современных выбирают либо совсем однотонные расцветки, либо с каким-то таким, а, не очень, м, контрастным принтом. Опять же, тут зависит от, а, индивидуально а, индивидуальности человека. То есть если ты знаешь, что твоя подруга любит яркое, и её нервная система не пострадала в этом смысле, то можно пойти в эту сторону. Но как бы, опять же, безопасный вариант- это какие-то вот такие, а, м, м, ну, не то чтобы пастельные оттенки, но такие вот не слишком, э, вырвиглазные оттенки с какими-то не очень контрастными принтами. Да, это всегда комфортнее. В конце концов, если человек хочет яркое на выход, у него оно тоже может быть, он же сам себе что-то покупает.
Ага. Нейтральные, то есть. Так. Да, я думаю, что вот, а касаемо цветов, тут нужно подумать. У меня просто почему ещё, м, а, ассоциировалась с жёлтым цветом. Это так вот я тебе немножко дополню. Ещё, может быть, даже касаемо подарка ей. Ам. Она мне как-то она знает, что мой любимый цветок- это, м, а, василёк. Вот. А у неё любимый цветок- подсолнух. И поэтому, а, я как-то вот думала в сторону её подарка что-то такое жёлтое, возможно, связанное с цветами. А, ну и как-то вот жёлтое у меня на слуху, поэтому я сразу подумала именно об этом цвете.
Так. А. Но это очень красивый цвет. Если он ей нравится, он прекрасный, безопасный, и его можно и мальчикам, и девочкам. Ну, то есть, в принципе, всем всё можно, да? Просто некоторые люди ориентирвуются ориентируются на эти традиции в гендерном плане. Вот. Поэтому прекрасный цвет. Почему нет? Он может поднимать настроение. Тем более ты знаешь, какой оттенок жёлтого ей нравится. То есть, э, почему нет? А, всё в твоих руках. Вот. Просто если говорить именно о педагогических каких-то моментах, там, ай развивашках и прочее, то тут, конечно, лучше согласовывать, потому что, видишь, чем больше человек в тему какую-то погружен, тем он более щепетилен к этому вопросу. А, вот. И, может быть, что-то она уже купила, а может быть, что-то она считает неподходящим. То есть здесь всё-таки лучше делать не сюрприз, а спросить, что больше хочется.
Да, вот, наверное, поэтому сейчас, в разговоре с тобой, я как-то сделала вывод, что лучше подарить что-то такое, а, может быть, более нейтральное. Вот одежда, потому что знаю, что здесь угадают с цветом, а всё-таки, вот, а, какие-то развивающие игры подарить возможно даже на какой-то другой праздник, где я уже смогу заранее узнать, какой системы она, возможно, придерживается, каких методов, и тогда это будет очень даже, а, нужно.
Ну да. Конечно. Что касается подарка ей самой, то вот здесь, знаешь, есть такой момент, а. Часто после, э, родов молодая женщина, она, а, как бы вот успевает всё, но не позаботится о себе. И если этот подарок именно будет связан с уходом или заботой именно о ней, возможно, это будет приятнее. Опять же, это подчеркнёт, что она не просто мама, а человек, женщина. М. Н тут, э, либо это что-то связано с её интересами, именно такими взрослыми интересами, н не только там, а, во что поиграть с ребёнком, либо это может быть даже что-то для ухода за телом. А, то есть какие-то крема, какие-то, или правильно говорить кремы, а, э, лосьоны, вот что-то такое, чтобы обрабатывать себя. Тем более, что после родов тело в этом ещё и нуждается. Вот. Что ты об этом думаешь?
Н-да. Думаю, что вот в этом плане тоже нужно, а, какую-то идею найти. То есть вот, как ты сказала, возможно, какие-то кремы, какие-то, а, там шампуни, потому что знаю, что тоже есть проблемы с волосами, особенно у девушек, которые стали мамами. А, тоже можно подумать об этом плане, тем более что ей нравится всё это. Я помню, что мы неоднократно посещали какие-то такие магазины, она всё там смотрела, присматривала. А, то есть, а, вполне возможно, что это тоже станет очень хорошим, а самое главное- нужным в данный момент подарком.
Ага. Ну да, здесь, э, стоит отметить, что, эм, когда вот кормишь грудью, когда, э, в этот период очень важно избегать каких-то таких, э, ярких парфюмерных отдушек. Потому что это и на ребёнка не очень хорошо влияет, если так сильно пахнет материнское тело. И у самой женщины там могут быть всякие аллергии, раздражения. То есть что-то вот максимально естественное, может быть, с нулевым парфюмом, либо, э, с каким-то умеренным. М, если это будет на каких-то натуральных компонентах, будет совсем чудесно. Вот.
Знаешь, спасибо тебе огромное за то, что ты дала мне всю вот эту информацию. На самом деле, что ты меня выслушала. Потому что мне было необходимо уже поделиться вот такими своими направлениями. И конечно же, за твои советы. Потому что для меня правда очень важно выбрать, э, подарок, который действительно порадует мою подругу. И я думаю, что в ближайшее время я вот все эти советы соберу и выберу то, что будет таким самым подходящим для этих новогодных новогодних праздниках. Поэтому, э, большое тебе спасибо. Мне правда стало гораздо легче.
Пожалуйста, рада была тебе помочь. Если вдруг понадоблюсь, обязательно обращайся. Пока.